D'accord, et tu lui en voulais d'avoir, heu, cette, heu, cette mentalité-là? Ou, tu t'es dit aussi, voilà, c'est générationnel, à son époque, c'était vraiment comme ça, sauf qu'il a du mal à évoluer avec son temps? Comment tu prenais la chose?
Et après, heu, c'est. Heu, bah à l'époque, j'étais toute petite, hein, donc, heu, c'est vrai <chuckles> que j'ai pas, heu, j'ai pas forcément écrit une thèse, là-dessus, à l'époque. Mais, heu heu, en fait, ça me semblait assez, heu, assez viscéralement, heu, injuste, en fait. Enfin, moi, je comprenais pas pourquoi, heu, pourquoi j'avais pas le droit de faire telle ou telle chose. Autant, quand c'était physique, voilà, fallait fallait déplacer des choses et tout bon, là, je comprends. Heu, c'est la fameuse, heu, <chuckles> la la fameuse réplique de d'OSS-117, là, <chuckles> «Où sont les femmes quand il faut porter des des trucs?», bon, je dis dis pas que je cautionne mais je comprends la logique derrière, tu vois? Mais heu, symboliquement, il y avait quand même cette place un petit peu en retrait, à l'arrière et c'était plutôt le rôle des femmes, heu, voilà.
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Oui. Oui. D'accord. D'accord. Et hem, vis-à-vis de ça, tu étais plutôt rebelle? Ça veut dire ça te donnait en heu, de, heu, comment dire? Envie, un excès de comment dire? De d'aller à l'encontre de ces règles-là? Ou, heu, est-ce que tu t'en accoutumais? Comment tu le vivais, ça?
Eh bah, en fait, j'en avais rien à faire. <chuckles> C'est-à-dire que, hem, comme en plus on habitait un petit peu loin, heu, bah moi, je le je le vivais pas tous les jours et heu, par contre, quand je le voyais à la maison, donc ça, ça m'énervait.
D'accord. Loin de quoi, pardon? Tu habitais loin de? Tu m'as dit, tu habitais loin?
Pardon? Ah oui, j'habitais loin de, mmh, de ma famille, heu, on va dire, de mes de mes grands-parents, de mes oncles et tout, on a quand même, heu, mis un petit peu de distance.
Ah! D'accord, d'accord. OK. C'était pas au quotidien, en fait, ça. D'accord, d'accord.
C'est ça! Mais, heu, malgré tout, dans la cellule familiale, heu, papa, maman, heu, et mon frère, heu, il y avait parfois de ça. Donc, en fait, quand quand quand ça arrivait, ça m'énervait, heu, ça avait tendance à me, mmh, à me mettre un petit peu en colère aussi parce que je voyais pas très bien, heu, pourquoi, donc je demandais un petit peu des explications et heu, souvent je retombais sur le fait que, voilà, l'autorité parentale étant sacrée, heu, il y avait pas de question à se poser, quoi.
Mmh mh. Mmh mh.